هو أنا كنت عايِز أتكلَّم معاكِ كده شوية يعني، كان عندي كام مشكلة كده، أو يعني مشكلة مؤخرًا كده كانت بتواجِهني، والموضوع بقى صعب عليَّ يعني. وحرفيًا يعني كنت محتاج كده نصيحتِك فيها يعني. هو أنا بقى لي فترة كبيرة أوي كده، حرفيًا مش باقدَر أمسِك نفسي بقى قُدَّام شاشة التليفون وكده، سواء التليفون بقى أو ال أو التلفزيون برضو نفس الكلام، أو الlap يعني، حرفيًا مش عارف أضبّط وقت خالِص، وباقعُد تقريبًا يعني باقعُد وقت كتير أوي قُدَّام التلف التليفون، لدرجة إن أنا بانسى نفسي.
آه. اتفضل. امم. يا خبر! أنا يعني حاسَّة بيك وعارفة الموضوع ده قد إيه بيبقى بيشغَل وبيقلِّق، وشعورَك ده طبيعي جدًا جدًا، وطبيعي إنَّك تبقى متضايِق وقلقان. بس قٌل لي، أنتَ بتبقى يعني آآ، متضايِق ليه أو قلقان ليه؟ مأثّر عليك في إيه؟
أيوه، أيوه. والله بُصي، هي من ناحية مأثِّر، فهو الموضوع بقى مأثِّر جامد أوي عليَّ. آآ، يعني فكرة إن أنا مش ما بقِيتِش عارِف إن أنا أديِّر وقتي صح، يعني حرفيًا يمكن أنا مثلًا حاليًا كده، اللي هو إيه، في وقت مثلًا شغل، يعني حتى في وقت الشغل ساعات كده، باكون قاعد مثلًا بالليل، بيكون عندي شغل كده في البيت. فمثلًا بدَل ما أقعُد أشتغَل على الlap وبتاع وكده، لأ، أنا إيديَّا بتاكُلني، يعني حرفيًا ممكن مثلًا أسيب الشغل، أسيب نُصّ الشغل كده، وشوفي في وقت المفروض أسلِّم فيه الشغل. لأ، أنا ماسِك التليفون وعمَّال أقلِّب فيه وعمَّال scroll، مش عايِز أسيب التليفون خالِص من إيدي.
آه. آه. امم. امم. آه. امم، شعورَك يعني، امم، أنا فاهِماك جدًا، والشعور ده أنا حاسَّة بيه جدًا جدًا، و ويعني أنا مقدّرة اللي أنتَ فيه، أكيد طبعًا. وإحنا نحاوَل واحدة واحدة كده، أنتَ بتقعد، طيب وقت قد إي يعني، وقت قد إيه قُدَّام الموبايل؟ أو بتفضل ماسك الموبايل قد إيه؟
فيعني بق أيوه، أيوه. والله بُصّي، يعني مثلًا وقت قد إيه بدون أفورة لو أنا يعني نزِّلت برنامج كده علشان أتابع الوقت اللي أنا باقعُد عليه، لقيت إنه حرفيًا، حرفيًا كان فيه وقت مثلًا الSocial media عمومًا يمكن بتاخد 8، 9 ساعات من يومي، يعني من غير أفورة بجد، يعني عارفة اللي هو احسبي 8 ومنهم 8 نوم، فحرفيًا أنا اليوم بتاعي كامل كده 8 ساعات بس، ده اللي بيتبقى لي، لو أنا و وكمان إيه 8 ساعات بس شُغل، يعني أنا حرفيًا يومي كلّه يعني، حتى الأكْل، حتى وأنا قاعد بااكُل، ممكن تلاقيني ماسك التليفون، قاعد عمال أscroll، أscroll وأتفرّج على فيديوهات وبتاع، يعني حتى م حتى البيت عَندي بقوا زهقوا منّي لدرجة إن هُم بقى يقولوا لي: "أنت ما بتقعُدش معانا في البيت." يعني الموضوع بقى صعب معايا أوي.
تقريبًا يعني. إمم. يا خبر! آه. آه. إمم. إمم. إمم. مقدّرة ده، حاسّة بيك، أنا فاهمة، فاهمة قصدَك إيه بالضبط. طَب يا ترى آآ، أكتر الأجهزة اللي واخدة وقتَك أوي هي الmobile، في حاجة تانية جنبها والّا هو أكتر حاجة؟
أكيد طبعًا، آه. آه اللاب يعني اللاب أنا يمكن دلوقتي كمان ما بقتش أقعُد على التليفون زي ما باقعُد على اللاب يعني بقى إيه، آه، بقى إيه، اللاب مثلًا لو أنا قاعد مثلًا باتفرّج على فيديوهات على اللاب آآ ساعات ممكن مثلًا أقعُد أنا مش هاكدِب برضه أنا ساعات باتعلّم برضه باخد كام course عليه، بس يعني لو أنتِ بصّيتِ لنُص ساعة، ساعة course في اليوم بالنسبة ل5، 6 ساعات scroll وبتاع الموضوع صعب، يعني الموضوع كبير، الموضوع مش سهل جدًا، آآ ده غير أصلًا إن اللاب يعني حرفيًا حتى games وبتاع وألعاب، يعني ضيّع مضيّع الوقت كلّه والله.
كمان! إمم. إمم. إمم. إمم. آه، أنا يعني اللي أنتَ بتقوله ده، أنا حاسَّة بيك وحاسَّة بقلقَك وتعَبَك، وأكيد أنتَ عندَك حق إنَّك هتبقى متوتّر ومتضايِق، لإن آآ، يومك بيضيع، وأكيد تركيزَك بيبقى مش موجود أوي، وأكيد ما بتنامش كويِس طبعًا، يعني ف ومتشتِّت بين عمَلَك وبين دراستَك وكده. طيب يعني، أنا عايزاك تحكِي لي أكتر. طيب آآ، قُل لي كده، لمَّا بتيجي تنام مثلًا، خلاص اليوم خلَّص وأنتَ المفروض تدخُل تنام، آآ ب ما حاولتِش تسيب التليفون شوية أو تبعّده عنك، أو تقفل الlap وتقول: "مش لاعِب النهارده أو كده"؟ ما جرَّبتش دي؟
أيوه، أيوه. بالضبط، بالضبط. والله بُصي، يعني من ناحية إن أنا جرَّبتها، جرَّبتها وحسّيت إن يومي اتحسَّن شوية، بس بارجع تاني زي ما كنت الأوَّل. ده بالعكس يعني، ما أكدِبِش عليكِ، أنا تقريبًا يعني قبل ما أنام، آخِر حاجة باكون ماسِكها التليفون، أوَّل ما باصحى، أوَّل حاجة بامسِكها. يعني يع أنتِ متخيِّلة الوضع بقى عامل إزاي؟ الوضع بقى صعب بالنسبة لي أوي.
امم. امم. آه. أيوه، فاهماك، آه آه، طبعًا فاهماك. طيب في في في routine ليك، أو فيه عادات قبل النوم، آآ، كنت بتعملها وبطَّلت تعملها؟
آه، آه مثلًا، يعني أفتكِر مثلًا الأول ع بسبب إن أنا كنت باصحى بدري للشُّغل وكده، أنا حاليًا يعني أت أت متقسِّم بين الشُّغل كده 3 4 أيام باروحُه وباقي الأسبوع قاعد، فيوم آه، ويوم لأ، يعني غصبٍ عني الأيام بقى اللي أنا كنت بانزِلها الشُّغل بدري، كان عندي Routine إن أنا طبعًا بانام بدري، باصحى بدري، وحرفيًا وقتها وكنت بانام آه، ماسك التليفون، بس أول ما باصحى مش بامسك التليفون أوي، خلاص أنا باصحى يا دوبك باجري أصلًا علشان أروح الشُّغل، فيعني مفيش وقت بالنسبة لي خالص، يعني ده الRoutine اللي أنا يمكن باعمِله، آه، ممكن مثلًا اللي هو باوقَّف أكل أو حاجة زي كده قبل ما بانام، بس يعني ما لهاش علاقة برضه أوي.
إمم. إمم. آه، آه. إمم. ما فيش وقت، آه. إمم. ما ساعدكش في شيء آه، آه، طيب إحنا ممكن يعني أنا ممكن أقول لَك على شوية حاجات كده، ما تقلقش خالص، عايزاك بس تطّمن، وعايزاك تبقى هادي، وتاخُد الموضوع ب ببساطة جدًا، وكُلّ حاجة ليها حل يعني، آآ الموضوع يعني يعني ليك حق أولًا، لازم تتأكد تمامًا آآ كويس جدًا إن أنت بتفكّر في ده، وكويس جدًا إن الموضوع شاغلَك، وإن أنت عايز تغيّر الكلام ده، فدي حاجة كويسة جدًا فيك وكويسة أوي آآ عشانَك، فإحنا هنحاول يعني أنا هاقول لَك على كام حاجة كده، حاول آآ جربها يمكن ت إن شاء الله تفلح معاك أو تساعدك، آآ أنت ممكن تجرب يعني ممكن تجرب إن أنت تعمِل نظام ليك، آآ وتحاول ت تصمم على ده، تخلّي ليك يو يعني جزء في اليوم تلعب فيه رياضة، يعني حاول حاول تستغنى كده شوية عن التليفون، آآ أو تخلّي فيه تطبيق للمشي استفيد بيه بحيث يعد خطواتَك، واقفله وخلّيه في جيبك كده، بحيث ما ت ت ترحم عينك شوية، وفي نفس الوقت أنت بتعمل آآ رياضة حلوة، هتاخد من وقتَك شوية كتير، خاصةً قبل النوم، يعني قبل النوم بساعة ساعتين، نزلت ومشيت و وفكّرت كده ورجعت شوية البيت، حاول ما تلعبش، حاول يعني إيه اقنع نفسَك إن <tsk> إن عندَك حاجة الصبح، ولازم تقوم لها بدري، دي ممكن تساعدَك شوية، الرياضة ممكن تساعدَك، طبعًا زي ما أنت قُلت الأكل والعشا بلاش بالليل كتير، علشان خاطر الأكل الكتير هيخلِّيك تقول طَب أقعُد شوية، طَب أنا الأكل كاتم على نفسي، آآ بتلاقي نفسَك بتحُطّ مُبررات للسهر والقعدة.
بالضبط، آه. جميل أوي. تمام. حلو أوي. جميل، جميل. حلو أوي. حلو أوي، آه، تمام. جميل. أيوه، أيوه. أيوه صح، صح.
فانت حاول آه، حاول تعملها دي، كمان آآ آآ يعني احسب كده حسبة إن الأكل ليه احترامُه، حاول وأنت بتاكل ما تستخدمش لا التليفون ولا اللاب بيبقى جنبَك، ولا ولا حتى تتفرج على فيديو أو مسلسل أو أي حاجة، دي هتأثّر معاك شوية، جرب الحاجات دي، يعني اعمل لَك Routine يكون صحّي شوية، وحاول آآ آآ يعني هتلاحظ الفرق أنت عارف لو نمت كويس بدري، وما استخدمتش التليفون، ومجرَّد يوم واحد قُمت لقيت نفسك فايق، ما فيش صُداع، ما فيش تعب، ما فيش أي إجهاد، أنت هتحب إنَّك تبقى نشيط وهتحب إنَّك ت تبقى كويس، واهتم بلعب الرياضة، يعني ده آه.
ماشي جميل أوي. أيوه، أيوه. جميل. جميل هي هي فكرة ال هي هي فكرة فكرة ال الأكل نفسُه عجبتني جدًا، يعني إن أنا أحترم الأكل وكده دي عجبتني جدًا، وأنا بافكر فعلًا أعملها إن شاء الله، بس الفكرة بالنسبة للرياضة آه، هي حلوة وكُلّ حاجة، بس الفكرة يعني ممكن إيه <tsk> ممكن أيام أصلًا هاكون راجع من الشُّغل تعبان، فأنا عارفة اللي هو أنا أصلًا يعني واخد كفايتي من الرياضة، يعني وا واخد واخد كفايتي من المشي، لإن أنا باتمشى كتير، فممكن تبقى مُرهقة بالنسبة لي، وكمان بالذات الأيام طبعًا اللي أنا باكون واخد فيها إجازة، دي أنا عارفة اللي هو أنا صعب بالنسبة لي إن أنا أنزِل أتمشى، ده أنا باكون واخد إجازة أصلًا علشان أرتاح في البيت، فيعني مش عارف هي حلوة.
آه. آه. طَب ما هو ما فيش مانع ما فيش مانع لو أنت ارتحت إجازة طول النهار مثلًا، وجيت بالليل آآ نزلت اتمشيت نُص ساعة بس مش وقت كتير، بحيث يعني تبعد شوية عن ال عن الشاشة وعن ال الضوء الأزرق بتاعها، آآ أنت كمان آآ فيه تطبيقات بتضبطها على الموبايل، بتخلّيه يقفل، وخلّي استخدامك للمنبه فقط بعيد عن الموبايل، منبه لوحده، بحيث ما تبقاش ال التليفون جنبَك، وتلاقي نفسك غصبٍ عنَّك بتمسكُه تاني، إن التليفون قبل النوم على طول ده بيأذي العين، و وبيأذي المُخ ال الضوء الأزرق بتاعه ده الدراسات كُلها أثبتت، إن هو بيعمل مشاكل صحيّة، فأنت يعني لازم تبقى جوّاك ال الهدف إن أنت لازم تخاف على صحتك، ف آه، ساعد نفسَك، وحاول جرّب مَرّة مع مَرّة جرَب، يوم النهارده يبدأ يعني ما في أنا مش هاكذب عليك، مش هينفع تعمل كُلّه مَرّة واحدة، مش هينفع تبعد مَرّة واحدة عن التليفون واللاب والعادات بتاعتَك، اللي أنت بتحب تستخدمه فيها، آآ بس لازم ت تنظَّم وقتَك، ط يعني اعمل لنفسَك جدول، آآ مش كُلّ حاجة تتعمل في يوم واحد، آآ صعب ال التليفون يبقى في إيدك 24 ساعة، تسيبُه بس يعني يمكن بتسيبُه لمّا أنت بتنام، فده مش صح، آآ الأحسن تنظَّم وقتَك، خلّي لَك آآ خلّي كُلّ حاجة ليها وقت، وليها ميعاد بحيث أنت ترتاح، فاهمني؟
أيوه. أيوه، أيوه. جميل. جميل. جميل، جميل. أكيد طبعًا. حلو، حلو. جميل، جميل، طَب هو فكرة يعني فكرة تنظيم الوقت دي حلوة جدًا، بس أنا عارفة فساعات برضه كده إيه بيكون عندي كده شُّغل بالليل، فباضطر إن أنا أسهر شوية، يعني حرفيًا ساعات بينزِل لي شُغل فعلًا بالليل، يعني على الساعة مثلًا 01:00 أو 02:00 فباضطر غصبٍ عنّي إن أنا أسهر، وباصحى برضه نفس الكلام، والمشكلة مش في كده، المشكلة إن أنا باسهر، والمفروض إن أنا باصحى عندي شُغل، فبدل ما أنام بعد أمّا يعني بعد أمّا خلاص خلصت شُغلي على الساعة 03:00 04:00 بدل ما أنام وأريّح لي مثلًا 3، 4، 5 ساعات قبل ما أصحى عشان أروح الشُّغل، لأ، أنا بافضل قاعد على التليفون، لدرجة إن أنا ممكن بال آه، لدرجة إن أنا ممكن أفضل مكمِّل لحد وقت الشُّغل وأنزِل وف ومش فايق للشُغل أصلًا، وأخرب الدنيا هناك في الشغل لمّا بانزِل، فدي أنا مش لاقي لها حَلّ.
آه. إمم. بتكمَِّل بقى، إمم. يعني هو بُص، شعور طبعًا طبيعي يعني، اللي أنتَ بتقوله ده، اللي بيحصل لك ده، عادي جدًا، ما تقلَقش. بس آآ، أنتَ لازِم يبقى جوَّاك الدافع. ما هو، آآ، أنتَ غصبًا عنك، في س شغل، أنتَ اضطرِيت تخلَّص شغلَك، أنتَ مش سهران بتلعب، كنت بتشتغل. ف آآ بمّا إنَّك يعني المفروض إن أنتَ عندك قرارك وعارف إن أنتَ كنت قاعد مش بتلعب، قاعد بتشتغَل، خلِّي عندَك إرادة قويَّة "أنا خلاص خلَّصت الشغل، اطفِّي كل حاجة." آآ، قوم مثلًا اشرَب كوباية مَيَّة، آآ، حاوَل كده ت تستجمِع قوَّتَك تاني وقل: "أنا الحاجة اللي باعمَلها دلوقتي، ممكن أعملها بُكرة، طالما إن هي مش حاجة ضرورية." آآ، ادِّي لنفسَك الحافز وأدِّي لنفسَك الدافِع، لإن افتكر كده، بتقوم الصبح تعبان وجسمك متكسّر، ورايِح الشغل بالعافية، وممكن ما تأدِّيش في شغلَك كويِس. مش لازِم يحصل غلَطة عشان تخلِّيك ترجع أو تفوق. فاهم إزاي؟ مش لازِم يحصل لك مشكلة عشان تقعد تراجع نفسَك. حاول ت يعني تعتمد اعتماد تام على إنَّك أنتَ تقوِّي نفسَك. وخلِّي حد من اللي حوالِيك، مفيش مشكلة لو طلَبت الدعم من اللي حوالِيك، من الأسرة أو حد حواليك. آآ، قُل له مثلًا: "أنا عايِز أدخُل أنام، خلِّي معاك الموبايل دلوقتي." آآ، يعني يساعدوك، بحيث يأهِّلوا لك الوضع: "يالَّا، نام دلوقتي، يبقى هتنام." فاهم قصدي؟ تشجيع يعني.
جميل. أيوه، أيوه، أيوه. أيوه، أيوه. أيوه، أيوه. تمام، جميل. أيوه، أيوه. جميل، جميل. أيوه، أيوه، أيوه. امم، امم. جميل، جميل، جميل. هو أنا هاحاول فعلًا أطبّق النصايِح دي يعني، أعتقد بإذن الله كده تمشِي معايا. أنا مش عارف أقول لكِ أنا استفدت إيه، أست استفدت إزاي قصدي، يعني متشكر جدًا على النصايِح دي، و ويعني شكرًا جدًا.
فاهِماك، فاهِماك. إن شاء الله تنفع معاك. العفو، إن شاء الله تن